Äh, mit 55 zu Hause sitze und mir denke: „Oh, hätte ich mal Kinder gemacht“, weil ich dann quasi alleine bin. Aber wenn man darüber nachdenkt, wie egoistisch ist denn das mit diesem Gedanken, dass ich könnte mich ja in 20 Jahren alleine fühlen, mit diesem Gedanken, Kinder in die Welt zu setzen, finde ich schon, ah, ziemlich falsch, deswegen habe ich das auch schnell verworfen.
Mhm. Mhm. Ja. Stimmt, ja. Richtig. Ja. Ja. <chuckles> Ist verständlich, denn letztendlich, äh, musst du ja damit leben und alle anderen, die, die Entscheidung betrifft ne, und im Moment ist es halt deine Entscheidung und die Entscheidung deiner Partnerin. Und wenn ihr euch da einig se seid, ne? Und sich das nicht schwerwiegend ändert, also, sehe ich da pe persönlich jetzt keine Probleme, oder siehst du da welche?
Genau. Genau. Ja. Nein, auf keinen Fall, aber ich würde mir einfach in der Gesellschaft 'n bisschen mehr Akzeptanz genau, das ist das richtige Wort, Akzeptanz wünschen für Entscheidungen, die jeder Mensch für sich selbst trifft, ne, egal was es genau, egal was es ist, und ja, ansonsten denke ich, man kann das immer abwägen, ähm, Karriere gegen Familienleben, indem man das gemeinsam bespricht, ne, im offen damit umgeht, welche Ziele man hat. Schwierig, finde es, wird es, wenn sich herausstellt, dass beide komplett andere Vorstellungen haben.
Mhm. Ja. J ja. Richtig. Gutes Wort, ja. Mhm. Genau. Ja. Ja.
Puh, ich glaube, früher oder später wird das schwierig sein, dann noch 'n Weg zusammen zu finden.
Mhm. Ja, das ist dann wirklich schwierig, weil dann werden die Kompromisse einfach so groß, oder?
Ja. Ich glaube, dann kommen auch die Schuldzuweisungen „Wegen <clears throat> wegen dir habe ich darauf verzichtet“, und so, ich glaube, das ist sehr schwer, ja.
Ja. Genau. Ja, ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja, du, da bin ich aber froh, dass das also, bei dir und deiner f äh, Partnerin nicht so ist, sondern dass ihr euch da einig seid und dann euren Weg geht und dann hoffe ich, dass ihr wirklich auf die Akzeptanz, äh, trefft, die ihr euch beide wünscht, ne, sowohl in Familie als auch bei im Freundeskreis. Das wünsche ich dir und euch.
Ja. Ja. Hm. Ja. D danke dir. Ja, mittlerweile geht das ja schon. Aber hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen.
Aha. Das freut mich, jederzeit gerne wieder, ne? Alles Gute, tschüss.
Danke. Tschau.